ในไอ เชิงเอไอเหรอคะ? หรือว่า อือฮึ ใช่ ก็คือ ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็
ใช่ค่ะ
ก็ทุกภาษานะคะ เขาก็มีการเทรนไปเรื่อย ๆ ค่ะ ภาษาไทยก็ภาษาหนึ่งที่ว่าคนอาจจะยังใช้ไม่เยอะ แต่ก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ ที่ก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่
ค่ะ แล้ว แล้วคุณหมวก เองอะค่ะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของคุณหมวกอยู่ตลอดเวลาอะค่ะ?
อืม อ่า คิดว่าการที่ว่าเรา พัฒนา จริง ๆ เนี่ยอ่านหนังสือค่ะ อ่านหนังสือเรื่องอะไรก็ได้ คิดว่ามันเป็นการที่ว่าพัฒนาสมอง อ่า ค่ะ ก็คือพวกหนังสือเรื่องพัฒนาตัวเอง อย่างเงี้ยค่ะ จะชอบ เพราะว่าบางทีเราก็แบบอยากจะทำความเข้าใจตัวเราเองค่ะ แล้วของคุณบ้านล่ะคะ เรา เอ่อ ทำอะไรเพื่อที่เป็นการพัฒนาตัวเองตลอดคะ?
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อัน ตอนนี้ก็อัปเดตกับ อ่า ยูทูบค่ะ พยายามดูสูตรอะไรใหม่ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อย่าง อย่างขนมเอง ตอนนี้ก็จะมีขนมปังเกลืออะไรค่ะ ที่ฮอตฮิตกันอยู่ตอนนี้ <chuckles> ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองทำ
อือ อ๋อ ปังเกลือ อือฮึ เคยทำ เขาเรียกว่า อะไรนะ ช็อกโกแลตดูไบเหรอคะ อันนี้ทำเป็นไหมคะ?
ยังไม่เป็นเลยค่ะช็อคโกแลตดูไบ ที่ใช้ถั่วใช่ไหมคะ?
อ้อ เพราะเห็น เพื่อนเคยทำ ก็อร่อยอยู่ ใช่ ที่ว่ามันเยิ้ม ๆ ข้างในอะค่ะ เป็นคาราเมล
อ๋อ เป็นถั่ว pistachio อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ อันนี้น่าสนใจ อยาก อาจจะให้คุณบ้านลองศึกษานะ คะ <chuckles> เพราะมันอร่อย แบบอร่อยมาก เพื่อนทำ
ค่ะ ได้ค่ะ <chuckles> เดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอเบบีอยู่ตัวนะคะ โตอีกหน่อยหนึ่งจะเปิด เปิดเตาแน่นอนค่ะ
อืม ค่ะ แล้วเวลาขาย ขายออนไลน์ใช่ไหมคะตอนนี้?